あしあの発酵って食品でね、自分でご自宅でやられたことありますか？
うん。 はい。 はい、あの、まあ1度、1種類だけなんですけど、あの、昔、なんだっけあれ、あ、すごいど忘れした。あのなんだっけ。ヨーグルト、カスピ海ヨーグルトだ。それがね、流行った時があの、あったんですよね、あれ。流行ったなんで流行ったんだろう。こう、じ
ええええええ。 あ、はい。あ、はいはいはい。うん。 うんうん。あ。 あ、健康にいいとかですかね。
ね、かま、ね、ヨーグルトなので、あとはこう増やせる、ね、自宅で買わなくてもいいみたいなってとこもあったかもしれないんですけど、あの、なんか流行りに乗って
うーん。 うん。 うーん。 ええええ。 あ、ええ。あ、え、それは何かこう、ヨーグルトの機械に入れてっていうか、こうポットに入れて作りました？それともこう菌だけで増やしていくような、なんかやり方ですか？
やったことありますね。はい。 うん。 はい。 うん。 あの、まあ、えっと私その時一人暮らし、わりはわりと始めたぐらいの時で、ま、母親がね、あのこう、菌た種っていうんですかね、あれ、もらもらったから、あの、それをこうふ使って増やしてるから、そのまた、こう、ね、倍々になってくじゃないですけどうん。その種をもとにやってみてと、ちょっとやうん、それでなんか宅急便かなんかで送ってくれたんですよね。で、そん <laughs> そうなんですよ。一応冷蔵で送ってくれたかな。で、でもそんなね、くき機械とか、何ていう、あいヨーグルトメーカーっていうんですかね、あんなものもないので、ひたすらあの、たたた何でだろう自然の流れで
あ、ええええ、うん。 はいはい、うん。 あ、うん。 あ、ええ。 あ。 うん。 あ、すごいそんなことができるんですか？ええ、あ、はい。へえ。 あ、うーん。 うん。 あ、はい。 うーん。 あ、はいはい。あ。
容器に入れてって感じで、うん、作りました。はい。
うーん、あ、え。じゃ少し温めるというか、こう常温よりもどうですか？温度はどんな風に管理されてました？
そうなんですよね。なんか、確かその時「こうするといい」ってなんか母親に言われた気がするので、なんかちょっとあったかいところ？なんか、こう、個人的にはね、ヨーグルトってだいたい冷蔵庫で保存するようなね、ものなので、こう、へんそんなあったかいとこなんて腐っちゃうんじゃないのって思
うん。 ええええ。 うんうん。 うーん。 ええ。うーん。 あ、そうか、うん。うんうん。
って、怖かったんですけど、だから、あんまり信用してないっていうか、なんか普通にどっかこうなんだろう、部屋のどっかにね、置いといても、ね、うん、全然こうヨーグルト状にならなかったんですよね、最初。
ええ。 うん。 あ。あ、そうなんですよ。その送ってもらったその種を、えっとそれこそ牛乳にぽとんと落とすような
うーん。 はい。 はい。 そうですそうです。いくらかはまあ食べて、こうひ一部ちょっととれ大さじ、に2、3倍なのかな？あの、ヨーグルトあのね、牛乳に入れる量使う量にもよりますけど、なんかそれでこう、容器をね、煮沸してみたいな。
ことなんですか？うん。うん。 うんうん。 あ。ええええ。 うんうん。はい。 うん。あ、はあ。手間なことがあるんですね、プロセスが、はい。うん。
そうなんですよ。でもなんかなんとかこう、ね、体にいいならとかね、考えたりして、あの、やってたんですけど、ほそう、最初はね、疑心暗鬼というか、あったかいとこに植えても種ができなかったので、だんだんあ、ヨーグルトかできなかったので、だんだんこうホットカーペットのね、上に置いてみたりとか、なんか、知恵をちょっとないなりに絞ってやりましたね。
うん。 うーん。 うーん。 うん。 あ。ええ、あ。 あ、ええええ。 あ、そうなんですね。じゃあ、一番最初のその常温で、なんとなく置いてみたのは、そのまま、じゃあ、ま、あの、種が、すこう、うん、培養をしなかったということで
うん。 はい。 はい。なん
つ次また、なんかこう試行錯誤、次々と、うん、重ねていかれたんですかね。うーん、なるほど。うん。うん。
そうですね。うん、あ、「ちょっとあったかいところに置いといた方がいい」って言われたのをそうですね、思い出して、うん、じゃあそうそれがそうなのか、正解なのかと思って、うん、ほちょっとね、それでできなかったから、それを守らずにやったら、全然ヨーグルトにならなかったから、じゃあもうひとつ、じゃああったかいところって言えばちょっとホットカーペットぐらいしかなかったので、その時はね。うん。
うーん。 ああ、うん。 あ、うーん。 うん。あ、どうでした？そのホットカーペットはうまくいきましたか？
なんかね、確か、ね、び瓶、いわゆるこう、瓶っていうんですかね。ガラス容器で、そんなにね、薄いわけじゃないというか、んうん、私が持ってたのはですけど。なんか、たいしてね、あったかくもならないっていうんですかね。おうん。だから、あんまりね、成功した記憶はないですね。
うん。 はい。うん。うーん。 はい、うん。 うん。 あ、うーん、そうか。 あ、そうなんですね。あのあのカスピ海ヨーグルってこのさらっとしてます？それともなんかもう本当にボタっとしたものですか？でうん。
うん。 あ、なんかね、あの出来上がったものをね、あの、スーパーで買った時なんかは、ふ一般的ないものうん。でもうん、あのそこそこやっぱりヨヨ一般的なヨーグルトにあの近いです。ちょっと多少ドロッとしてる感じですね。はい。そうなんですよ。
ええ。 うん。 あ、へえ。あ、そうなんですね。うんうんうん。あ、そうなんですね。あれは、こう、あの、何でも温めたらあ、こや温めたらというか、温かいところだとできるんですか？それともやっぱりこう、特別なそのうん、道具を使わないといけないとか、色んなやり方があるんですか？うん。
うん。 はい。いや やっぱりあの、温めなんか発酵を進ませるっていうんですかね、その、あったかいことによって進むようなので、それはこうね、そんなにそうあったかくもないところに置いとけば、菌もなんて言うんですか、休んじゃってるっていうかね。そんなうんことなんだと思うんですよね。だからちょっとあったかいとこに置いておくといいよって言われたのは、うん、あのそういう科学的な原理っていうんですかね、そんなことだったんだなと思います。うん。
ええええええ。 うん。 <laughs> そそっか。うんうん。 へえ、うんうん。 うん。うん。 え、んね発酵はだいたいどれぐらいの時間で良しとされるんですか？その、例えばホットカーペットだったり、うん。
うん、うまく多分正しくこうあ温められてればというかね、してれば、あの1日ぐらいでできるからっていう風に言われましたね。うん。
うん。はい。 あ、え、実際1日でなんか変化はありました？
はい。 そう、それがね、だからななかったから、ちゃんとね、温められてないっていうか、こうプロセスが何か間違ってるんだなって、うん、気づきました。
ああ、そうか。 ああ、じゃあそれは原因としてはどうでしょう。その、お温かいその温度がうん、に達してなかったっていうことですか？それとも、ご自身で、見るからにどんなうん、なんか次やるとしたらどういう感じっていうのは何かありました？その時点で。
はい。 うん。 うーん。 そうですね。で、ホットカーペットに、ね、それなりの私の中ではあったかいと思われるものに、こうの上にね、置いてみたんですけど、なんかね、多少ね、置かないよりはちょっとヨーグルトっぽいかなあというい感じだったけれども、結局あんまりね、なんでもな、ヨーグルト、いや、よ飲むヨーグルトに近くない？みたいな、うん。
うん。 うん。 ええ。うん。はいうんうん。 あ、うん。 あ、なるほど。うんうん。 あ、そうか、うーん、なるほど。へえ。
感じで、で、でもなんかこう、ね、成功させたかったので、なんかなんか変なね、なんだかよくわかんない意地というか、あのあったんですよね。うん。
あ。 あ、うん、あ、そのその後まだ何か別の方法試されました？うん、うん。
うん。<laughs> あ、めしました。今度はね、あのあのなんだろ、ガスファンヒーターをね、あの購入したか、でも持ってたのかな、から、もう、ね、熱風がガスじゃなくてもこう石油でもいいんですけど、こうね熱風がね、こうガーっと出てくるじゃ。 そこの目の前に置きました。
はい。 うん。 あ、うん。 え、え。 うん。 あ、ええ、それは、あ、じゃあもうそのヨーグルトのための熱風だったんですかね。どうどうでした？それは。それを比べてみて、うん。
<laughs> 熱風が出てくる。うん。 <laughs> 相当 ね、熱いと思うんです。だからやりすぎかなって思ったんですけど、それぐらいじゃないともういけないのかなと思って、で、あの置いたさすがにね、あの本当に言われた通り1日ぐらいでね、あの確かでできましたね。うん。うん。
うんうん。 あ、ええ。 うん。 あ、あ、それはできたんですね。あ、すごい、え、じゃあ
だからなかなかね、そこまで熱いのって、なかなかないですよね、普通にあのゆ湯煎にかけるとか以外は。
うん。<clicks tongue> うーん。 へえ。 へえ、やっぱりそこそこの温度はいるんですね。へえ。うん。うん。
うん。 ね、そうか、ちょっといぬまいまだに、ね、何、適温と言われてるような温度は何度なのかはわからないですけど、あのそれで、でもね、結局やっぱり面倒くさくなっちゃうんですよね。
うんうん。 ええええ。へえ、うん。 <laughs> あ、あ、そうか、やっぱりこの絶対出来上がるとか、うん、あと1日待たなきゃいけないとか、けってそんなに感じました？うん。
うーん。 そうなんですよ。 手間でした、やっぱり。しゃ煮沸？容器の煮沸とか、あの、じゃあ、な夏ってかね、ふストーブまあ、まだ夏は暑いからいいんですけど、秋とか春はどうすんの？ってなってくるとね、そんなこと考えると「もういいかな」なんて気持ちにね、なっちゃいましたね、最終的に。うーん。
ふーん。 あ、うん、うん。 え。 あ。 うん。 あ。そうか。ね。やっぱり適温の管理とか、そのうん、ね、暖かさを確保するっていうのは意外と、じゃ、難しかったんですね。うーん。
そう。うーん。 はい。 そうですね、手間でしたね。でもそれからね、10年以上経って、また同じ出会いがあってて <laughs> う <laughs> 出会い？出会いって言ったらあれですそう、なんだか、だねこう、パートかなんかしてたね、同僚かなんかが、カスピ海ヨーグルトのその種があるみたいなことで、いあなんか懐かしいなんて思っちゃって、あの、もっかいちょっとやってみようかなって思ってやりましたね。うーん。はい。
ああ。うん。 うん。あ。あどえ？10年越しのえうまた始められたんですか？うん。うん。 え。 え。 あ。へえ。あ。うん。 ええ。 あ。うん。その時はどどのプロセスから始めました？こう、過去の経験も踏まえてうん。
そのときはね、うん、あのちょっとね、色々やっぱりあのネットが既にね、その時は何年か前なので発達してたので、調べました、あの、ちゃんと。調べて、一番簡単な方法として、みなんかね、検索でそれを入れて、あの、そしたらね、見つかって簡単な方法が、それをね、実行しました、うん。
うん。あ、ふ。 はい。あ、うーん。は。うーん。どうやって、うーん。 うん。 え。 はい。 あ。それは、うん。それは何ですか？熱風よりも簡単なうん。
あ、それはね、まずね、容器があの、牛乳パックでいいという
うん。 あ！ガラスでなくて、良かったんですね。
そうだから、本当に買ってきた牛乳、あの新しいものっていうんですかね、あれって単純にやっぱり販売されているものなので、まそれなりの滅菌作用というかね、中はされてる、うん、ものだから、そこにこうボトンといくつか大さじ2、3杯入れて、上はちょっと蓋なりこう、こう虫とかこうほこりとか入らないようにちょっと閉じて、あの、ちょっと、なんだろう、そのガスコンロの近くにその時は置きましたね。
あ、はい、はい。うん。 うん、ありますね。うんうん。 うん。 ええええええ。 うーん。うんうん。 あ、少しでも温かいようにということですか。は、なるほど、え。うん。
<chuckles> そうです、そうです。はい。そのうん、その方法であのあこれはなんか煮沸しなくていいし、簡単じゃんと思って、あのいいおアイデアをあのね、ネットで見つけたぞと思って、それもやりました。はい、しばらく。うん。
うん、あ。 ええええ。 あ。 へえ、あ、それ、それは大体時間はどうですか？その1日ぐらいなのか、うん、はい、うん。
うん。 そうですね、やっぱりね1日ですね。だから。
あ。ああ、うんうん。
1日というか、一晩って感じですね。夜。
あ、うーん。
ね、夕方ご飯、夕ご飯作ってる間にちょっとね、最初にそれやって、で、こう夕ご飯作ってる時のその熱で発酵。<laughs> はい。そうなん。あのそれで発酵させて、で、次の日の朝にはもうできてるみたいな。うん。
うん。 ええええ。 ね、そう熱分もちゃんとうん使って、うんうん。 え。 あ、すごいじゃないですか、ね。
流れで、そう。
手軽になりましたね、10年後には。ええ、うん。
そうなんですよ。だからずいぶんね、あの最初にこう、ああでもないこうでもないってしたものに比べれば、割とあのサクサクあのなんだろう、できたので、簡単にね、手間もなくというか、割と続きましたね、それは。うん。
うん。 ええ。 うんうん。 ええ。 うーん。 あ。 あ、そうなんですね。やっぱりあれですか、その一回作って、どうどうどうやって食べました？そのままですか？それとも何かお料理に使われたりとか。
はい。 あ、えとね、うん、普通に何でしょう、皆さん、朝とかにね、召し上がるような感じで食べたし、あとなんだろう、こう、タンドリーチキンとか作る時に、それに使ったりとか、なんか、うん。
うん。 うん。うんうん。 あ、はいはい。あ、うーん。 あ。お、ゆん。使えますね。うん。
結構そうですね。色々、うん、食べたし、使ったしって感じですかね。うん。
うん。 あ。あの、そそれは食べ切ってもまた次の種っていうのは別にあるんですか？それとも、そのその、牛乳パックの中の種をまた次に使っていくんですか？
うんうん。 あ。 うん。そうですね、あのま出来上がりました、じゃあ、こう、蓋、ね、開けますってなった時には、最初にこう何個何すくいかはとり取ってきますね。次の分のために。
うん。 うんうん。 うんうん。 ええ。 あ。あ、そうなんですね。じゃあ、また次のパックにそれが役立ってくるんですね。
うん。 そうです、そうです。そうなんです。だからこう、き菌だからね、倍々に増えてくというか、あの、そんな感じで、うん、続けましたね。だから、うん、新しいものは買うのは牛乳って感じです。それだけです。うん。
ほう。 うーん。 あ。そうか、あ、じゃあ、うん。 あ。牛乳だけ。あ、え、でも、ある意味絶やしちゃいけないから、ずっとそれを続けていくっていうのがサイクルになるんですか？
うん。 そうですね、だから本当に、ね、おっしゃったように、絶やしたい、た絶やしちゃいけないっていうのが、だんだん負担になってくるんですよね。
うん。 うん、あ。 うん。 あ、今度はそういう、そういうところですね。うんうん。うん。うん。
そうなんです、でまもうなんかね、ある程度こう成功体験も得られちゃうと、めんどくさいし、まいいかってね、なっちゃいましたね、結局。うん。
もう、うん。 ああ。 あ。そうか。までも、第二弾はじゃあ結構うまくいって、ま、満足で、うん、達成感あったわけですね。あ、素晴らしい。うんうん。
うん、そうなんです。そうなんです。だからあのね10年超しみたいな成功があの、成功ができたので、まそんな意味も含めてまあまあいっかって感じでね、お、あのはい、静かに終わりました。はい。
うんうん。 ええ。 ああ、あ、でも、うんうん。 あ。あ、そうなんですね。じゃあ一応ご自身の中では、うん、うまくいったということで、あ、でもすごいそのうん、あの2つのパターンで、うん、成し遂げられたってすごいですね。<laughs> よよく分かりました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。
はい。 うん。 はい。 はい。